Satu kelas itu? Wah. <chuckles>
Iya bener dua duaan sa satu kelas, habis itu proyektor dikasih. Habis itu papa apa sih semacam, eee, kertas putih untuk proyektornya juga dikasih papan tulis papan tulis panjang banget bersih. U udah gitu dikasih kaca, udah gitu dikasih tempat sampah, wah kayak aku kayak wow ini kayak lumayan shock therapy ya, maksudnya karena
Mhm. Mhm. Oh gitu. Heeh. Wah Kak. <chuckles> Kelas kelas impian ya? <chuckles>
Hmm, iya soalnya aku nggak pernah apa, nggak pernah expect apapun ya, maksudnya a karena standar aku kayak sekolah-sekolah negeri kayak biasa gitu, akhirnya aku nggak pernah berekspektasi tinggi dan juga, eee, nggak expect juga sama sekolah swasta awalnya kayak begitu, tapi ternyata oke, ya walaupun memang lebih mahal sih. Nah walaupun memang lebih mahal, nah dari situlah aku kayak mulai lebih bagus gitu, maksudnya lebih balik ke mood yang normal, mulai kayak nggak merasa malu atau merasa marah kayak mulailah belajar pelan-pelan kayak menerimanya dan akhirnya ya udah deh naik, <tsk> naik deh rank-nya lagi, ranking-nya segala macam gitu.
Mhm, bener bener. Mhm. Ya. Hmm bener sih. Iya iya iya. Hmm. Wah. Bener bener. <laughs> Mmm, bener bener, nah tadi tuh kan, eee, kata kamu ada ini ya, ada tekanan juga ya, dari orang tua itu gimana tuh kamu ngadepinnya.